À, ra vậy, như vậy vẫn cần phải có cái n tài năng và, à, và cái, gọi là, m và khả năng chứ cũng không phải chỉ dựa vào 1 và 2 bài để có thể giữ được mãi vị trí, đúng không bạn? À. Rồi, hay đó.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là sính ngoại thì, ở, đấy bây giờ, ờ, ừm, quan điểm của khán giả với góc nhìn của họ cũng có nhiều cái thay đổi rồi ấy, chứ không, ơ, không còn như ngày xưa. Ừm.
<laughs> Rồi. Thế thì với một nhạc sĩ mà người ta lấy cái bài nước ngoài về, người ta, à, ưm, đổi lời xong người ta giữ nguyên nhạc, xong rồi thì cũng đi biểu diễn không xin phép, thì bạn cho rằng đó có vi phạm bản quyền không?
Ờ, cái đấy thì chắc chắn là vi phạm bản quyền, thế nhưng mà, ừm, để người ta bị nhận hậu quả hay là không thì nó còn tùy vào cái người tác giả gốc họ có biết không ấy, nếu mà họ không biết để ừ, đúng không? Nhưng họ không biết thì làm sao mà họ đòi được cái cái cái tác quyền đấy của họ?
Ừm. Ừ, đúng ấy chứ. <laughs> À, nhưng mà đôi khi đã, ừm, hát theo kiểu thương mại thì cũng phải đứng trên kho sân khấu, đúng không? Ừm, thì nếu mà bị phát hiện thì có phải là sẽ bị thì phạt rất nhiều tiền không?
Ừm. Chắc chắn là sẽ bị phạt rồi, nhưng mà cái phần tác quyền âm nhạc này thì nó chưa phải là một cái gì đấy được, ờ, đề cao quá nên là cũng không phạt quá nhiều tiền đâu. Mình nghĩ là cũng có phạt thôi, nhưng mà nếu phạt nhiều tiền thì chắc là cũng không ai làm như thế nữa ấy, nhưng mà bạn thấy là giờ vẫn rất nhiều người làm đấy.
À, ra vậy. <laughs> Đúng rồi cũng rất là hay. OK, hôm nay được trò chuyện với bạn về cái chủ đề là bạn cảm như thấy như thế nào về cái nhạc ngoại được Việt hóa, cũng cảm ơn những chia sẻ rất hay của bạn nha.
<laughs> Ừm, không có gì, nói chung là cái này là nghề của mình nên là mình rất thích nói về những cái này ấy.